A anladığım kadarıyla, hani, o grupta senin hissettiğin şey, orada herkes bir bakıma kendi iç dünyasını açıyor, kendi dertlerinden bahsediyor, o kırılganlıklarını belki gösteriyor. Ama orada sadece onları okuyan ama onlara tepki vermeyen bir insanın olması seni, anladığım kadarıyla, birazcık konforsuz hissettirmiş. Çünkü s orada senin söylediklerini okuyor, senin hissiyatlarını okuyor, belki dertlerini, gündelik dertlerini okuyor ama bir şekilde kendisini açmak da istemiyor gibi bir hissiyat olmuş sende ve bu ve birazcık hoşuna gitmemiş, anladığım kadarıyla. Doğru mu?
Hı hı. Evet. I hı. Evet. Yani, aslında, eee, biraz o, biraz da, yani, katılmadığı için demek ki, eee, bizimle bir şeyler paylaşmaya gönlü yok. Yani, asıl o istemiyor fikri bende daha ağır bastı. Yani, sadece, eee, gruptan konuşmak değil, işte, eee, kahvaltıya gidiyoruz, şurada buluşalım diyoruz, pikniğe gidiyoruz, doğum gününe gidiyoruz, akşam yemeğine çıkıyoruz, yılbaşı çekilişi yapıyoruz falan, yani, aktif bir şekilde görüşmeye çalışıyoruz. Çünkü zaten bir avuç arkadaşız, yani, olduğumuz bölümde, eee, olduğumuz bölgede. <smacks lips> Dolayısıyla aslında biraz, eee, karşı tarafın buna is eee, istemediğini düşünerek biz biraz geri çektik ondan sonra kendimizi. Sonra far muhtemelen o fark etti bunu ve, e, biz yeni gruba yeni üyeler ekleyince biz şeye karar verdik, "Bundan sonra herkesi büyük gruba ekleyelim." Baktık çok samimi olacağız, hani uymuyorsa aşağı çekmeyelim diye. Çünkü biz güzel bir enerji yakaladık diğer arkadaşlarla. Şu anda m hep büyük gruptan yazışa o olduk. Çünkü gelen arkadaşların enerjileri çok güzel, hani, paylaşımımız çok güzel. Ve sanıyorum, eee, daha aidiyet hissetmeye başladı ki bu arkadaşım, eee, hemen gelmeye başladı. İşte, kahvaltılar, yemekler, işte, çekilişlere katılmalar vs. E, herhâlde belli bir zaman geçmesi gerekiyordu ya da kendisini ait hissetmesi için bir süreye mi ihtiyacı vardı, bilmiyorum, yani, açıkçası.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> I hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Belki, eee, birazcık kendini, hani, o durumda dışlanmış hissedip, aslında önceden garanti gördüğü sizi, hani, "İstediğimde yazabilirim." diye düşündüğü sizi birazcık aslında, eee, daha değerli bir hâle gelmiş aklında. Yani, siz daha değere binmiş olabilirsiniz. Şunu merak ettim bir de senin söylediklerinden. Anladığım kadarıyla, eee, yurt dışında yaşıyorsun. Imm orada, mesela, farklı kültürlerle bu aidiyet duygusunu kurmayı nasıl başardın? Örnek veriyorum, komşularınla bir iletişim hâlinde misin? Yoksa ııı, senin için farklı bir kültür olduğu için o komşuluk ilişkisi birazcık zorlanıyor mu? Ne şekilde ilerliyorsun?
Evet. Ben de öyle düşünüyordum. Evet. Hı hı. Hı hı.